Ne, aber das ist ja, ne, wenn du dann aber es hilft ja nix, weil wenn du dann 'nen kleinen 'n 'n 'n kleines Mädel dazu hast und du hast, äh, mein ich habe 2 Cousins und meinen Bruder, ja? Und ich war halt auch noch so 'n so 'n richtiger, ja, Tomboy sagt man wahrscheinlich hier, ne? Also, immer schön die Hosen an und die Bäume hochkraxeln, ja? Also, das <laughs> echt, also
<chuckles> Ja. Ja, ja, gen ja, ich kenne das. Ich war auch so. Ja. Ja, ich ich kenne das. Äh, ich ich war auch immer ich war auch immer nur mit Jungs unterwegs witzigerweise. Äh, ich hatte immer nur männliche schon als Kind männliche Freunde.
Mhm, ja. Ja, total. <laughs> Ja, total. Ja.
Und, ähm, ja, keine Ahnung.
Mhm. Ja, aber dann du bist dann halt auch, ne, du traust dich irgendwie mehr, ne? Ich habe ja teilweise, ähm, Jungs, die Mädels schlecht behandelt haben, in der Grundschule dann in der Mittagspause rausgefordert zum zum, äh, Prügeln, ne?
<laughs> Ne.
Und habe die auch teilweise zerlegt, ja, weil ich natürlich auch g schon relativ groß war da schon. <laughs> Oh Gott.
<chuckles> Ja. Ne, d also, s so das habe ich nicht gemacht. Äh, ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben nur einmal geprügelt. Einmal nur in meinem ganzen Leben.
Ah. <giggles> Ja. <chuckles> Na, ich habe es ja nur für Verteidigung gemacht von anderen, ne? Das zählt ja dann, ist ja was Gutes. Also <chuckles>
Ja. Ja, das da hast bist du für die Schwachen eingestanden. Das ist ja auch sehr gut. Vorbildlich, vorbildliches Kind warst du.
Ja, richtig, genau. Ja, ne? Mhm, stimmt, ja. Konnte auch nix dafür, dass ich schon so groß war, ne? Also, oh Gott, ne.
<laughs> Ja, voll praktisch eigentlich, ne? Es war eigentlich doch voll praktisch oder nicht?
Ja, total. Ich habe auch meinen Bruder schon mal also, ich habe jemanden verprügelt wegen meinem Bruder und der ist älter als ich, ne? Da gibt's ja bei mir gar nichts, ja?
Ja. Ja, kann ich gut vo nachvollziehen. Also, ich ich kenne das
Ja, ja, da werde ich dann auch, ne, zur Löwin sozusagen, auch wenn ich keine bin, ne? Also. <laughs>
Ja. Ja, ne, aber ich kann das nachvollziehen, ne? Also, ich habe das mit meiner Mutter.
Na. Ja, ist auch ganz wichtig.
Ähm, da werde ich, äh, Fuchsteufelswild du. Ja.
Das glaube ich dir, ja.
Ja, vielen lieben Dank du.